Đúng rồi, đúng rồi. Còn không nữa á thì, kiểu như, bạn cũng có thể nói là "Ờ, bây giờ á, mình thấy á là mối quan hệ của tụi mình nó xa cách quá đi, nên là hông biết là vào cuối ngày trước khi đi ngủ á, tầm 5-10 phút á, mình có thể là trò chuyện, ơ, ngắn với nhau qua tin nhắn này kia, được hông?" À, ví dụ kể cho nhau nghe về những cái áp lực trong ngày đó cũng được nè. Tại vì có những chuyện á bạn khi mà bạn kể liền á, nó sẽ còn cái nhiệt, ờ, còn cảm xúc này kia, chứ bạn để, kiểu, mấy tháng sau gặp nhau cái nhiều khi không còn nhớ câu chuyện nữa nè, cũng như là không còn cảm xúc để mà nhắc lại nữa đó bạn. Thì bạn thấy cách này nó được hông nè?
Ừm. Ừm. Ừm, đúng nha, tụi mình nó cũng phải là, ờ, thi thoảng gặp nhau ít ít, hoặc là á, gọi là, cũng có vẻ là nói chuyện với nhau về những cái câu chuyện hàng ngày, chứ hông thôi á là hổng có hổng có liên quan gì, hổng có liên hệ gì á. Nhiều lúc á mình thấy á nhiều lúc mà lâu quá mà hổng liên hệ thì đúng là xa mặt cách lòng, ờ, hông bao giờ c hông có nhớ gì về nhau, hổng có cái, ơ, điểm chung gì hết trơn á, là gặp lại nói chuyện nó dễ bị sượng lắm nên là mình cũng phải lưu ý mới được.
Ờ. Đúng rồi. Rồi, thì ví dụ nhắn tin á cảm thấy là tốn thời gian quá đi, thì bây giờ mình có thể là kết hợp đi bạn, ví dụ như á là 15 phút trước khi ngủ á là con gái tụi mình thường sẽ, gọi là, ờ, đánh răng nè, rửa mặt rồi, ờ, vừa đắp mặt nạ này kia, đúng hông? À, kiểu như là, cũng chăm sóc da một xíu thì lúc đó hai bạn có thể là call video với nhau nè, nhưng mà, kiểu, mình vừa làm những cái hoạt động đó, mình vừa nói chuyện với nhau luôn. Ờ, kiểu như là, bạn vừa đắp mặt nạ bạn nói chuyện, hoặc là bạn vừa xức kem nè, bạn nói chuyện, đó, nói chung là mình tận dụng thời gian luôn. Ờ, chứ nếu mà dành riêng ra một khoảng thời gian thì nhiều khi bạn của bạn cũng, ơ, rất là khó đó, bạn thấy được hông?
Ừm. Ừm. Ừm hứm, ừm, đúng ha, bây giờ phải, gọi là, tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. À, những cái lúc mà đánh răng đồ đó thì mình cũng đâu có thể mình làm việc được đâu, thì tranh thủ lúc đó nói chuyện tắc tầm 15, 20 phút thôi là mình đã có thể là mình, gọi là, kết nối với nhau mỗi ngày rồi. Chứ hông phải là phải dành cho nhau nửa tiếng rồi buôn chuyện, ờ, chuyện đâu mà nói dữ vậy, nói cả nửa tiếng một tiếng. Chỉ cần 20 phút, 15 phút thôi mình thấy là cũng đã đủ rồi.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi! Ừm, rồi. Thì đó, đúng rồi. Ổn ha. Ừm, ô kê, ô kê. Còn bây giờ đi, giả sử đi, có tuần nào mà công việc nó lơi lơi một xíu nó hông quá bận á bạn, ví dụ như những cái dịp mà hổng phải cuối năm nè, ví dụ như là trong, ơ, đầu năm hoặc là giữa năm này kia đó. Đó, thì nếu mà cuối tuần mà có thể là bạn kia rảnh được một xíu á, thì hai bạn có thể hẹn gặp nhau nhưng mà á, là hẹn cái nơi nào mà ở chính giữa đó bạn, ờ, ví dụ là mỗi bạn đi tầm 15 cây thôi. Đó, thì mình chia nhau ra như vậy thì nó sẽ đỡ mệt hơn là một bạn cố gắng chạy qua bên kia 30 cây thì nó hơi đau lưng, rồi, ờ, tê tay, mỏi gối các kiểu nữa, đó, nên là tụi mình là hẹn nhau ở giữa như vậy á, bạn thấy ổn hông?
Ừm, đúng nha. Nhiều lúc á mình đi nhiều hay là bạn mình đi nhiều cũng rất là mệt mỏi, thôi bây giờ á là, ừm, vì chỉ vị trí địa lý chia cắt đôi ta thì thôi bây giờ mình, gọi là, mỗi mỗi người bước một bước, à, cứ chia nửa đoạn đường ra, chọn một cái quán nào đó hay là một cái quán cà phê, quán ăn gì đó mà giữa tụi mình. À, cái hai đứa là cùng chạy lại thì thứ nhất là nó tiết kiệm thời gian cho cả hai đứa, tiết kiệm được quãng đường rồi tiết kiệm được công sức luôn, đúng hông?
Ừm. Ờ. Đúng rồi. Được hông? Ừm. Đúng rồi.